Mhm mhm. Terus ada lagi nih, Kak, salah satu film juga yang membuat saya selalu ketawa kalau misalnya saya nonton, eee, kalau nggak lewat YouTube, gitu ya, potongan-potongan filmnya atau mungkin suka ada nih di TV, kayak filmnya Dono, Kasino, Indro, itu yang jadul banget, ya. <chuckles> Itu juga sih.
Oh. Iya, war judul i eee, kayaknya rata-rata mungkin memori kita tentang lucu mungkin film-film jadul nggak, sih?
Iya, ya, kali, ya. <chuckles> Heeh heeh. Kakaknya pernah nonton nggak sih, itu yang d eee, Dono, Kasino? Mhm.
<chuckles> Jadi Eee, kalau kalau Dono, Kasino saya sih jarang ya, mungkin karena di zaman saya udah ini, udah, apa, 2000-an ya, jadinya jadinya udah jarang muncul, YouTube-nya juga jarang banget.
Mhm mhm. Iya. Bener sih, udah jarang. Jadi cuma nontonnya juga, saya cuman, apa ya, sepotong-sepotong, gitu, Kak. Dan yang saya inget, paling yang, apa sih, yang ada yang lagi, eee, ngamen, gitu ya, di di mana di kayak pecel lele atau, apa, di restoran tuh juga, itu suka ketawa sih. Suka lihat juga kan ada di YouTube, gitu. Terus, nggak tahu sih lucu aja. Heeh. <chuckles>
Iya. Hmm. M Oh, kalau Kalau nggak salah saat, apa ya, tentang nyanyi, ya? Tapi mmm, mhm. Iya ya.
Iya, pas lagi nyanyi. Jadi saya nggak nonton nggak nonton penuh sih, karena nggak tahu ya lewat mana nontonnya itu. <chuckles> Ada ada nggak di Netflix? Kayaknya nggak ada, ya. Heeh heeh.
Mmm. Iya. Nggak ada kayaknya. Tapi aku juga kayaknya pernah nonton sih klipnya tentang nyanyi-nyanyi gitu, terus sambil ngelawak. Iya, baju merah jangan sampai lolos. <laughs>
Hmm. Iya, yang baju merah itu kan. <chuckles> Iya. Nah, itu dia tuh, Kak. Waduh. Terus tapi, eee, ada nggak sih, Kak, yang, apa ya, mungkin dari film-film yang membuat Kakak ketawa, mungkin ada dulu nonton film kartun atau apa gitu, yang membuat film itu mungkin terasa terasa spesial, gitu, ada nggak tuh, Kak?
Mmm, eh, seperti, apa ya, yang kayak animasi kartun mungkin ya, di mungkin Shaun the Sheep yang pas kita masih kecil, gitu kan. Iya.
Mhm mhm. Oh. Iya iya.
Kartun-kartun jadul. Paling Upin Ipin mungkin, ya. Kan
<chuckles> Bener sih.